Конечно. Но вот у меня, м, бабушка, дедушка по маминой линии, и у них было, э, 4 дочери. И вот, э, в семье дедушка, он работал, и он занимался, вот, только в основном работой и какими-то, а, там, огородом. Вот, и у него был гараж. Вот это вот, как бы, у него т такая была, э, роль. И он, конечно, там, выходные он проводил иногда с дочками, но всё остальное время это было вот на моей бабушке.
Мгм. Ага. Такое было разделение, да, получается, ответственности какой-то или быта?
Да, да, разделение, потому что всё остальное как бы было на бабушке, и вот, но он уделял тоже время. А, вот лично на моём примере, ну, вот в моей семье, как было, когда я вышла замуж и, э, родила ребёнка, у меня, э, был такой муж, который мне во всём помогал.
Мгм. О, здорово как.
Да, он, э, вот когда ребёнок родился, там было тяжело, он, э, работая, он всё равно ночами мог с ним выйти гулять.
Но скажи, а это была типичная ситуация или всё-таки, э, это было нестандартно? Вот, э, а
Э, как с моим мужем, это было нестандартно. Это было очень нестандартно.
Да-да. То есть всё-таки кы это классическая история, вот ближе как, а, у родственников, там, у родителей и предыдущих поколений.
Ну, у него в семье было так, что папа участвовал в этом, и он участвовал. Э, он купал ребёнка, кормил ребёнка, переодевал, то есть не было, м, какой-то проблемы вот оставить с ним. И он там: "Я это не буду делать, это женская обязанность". Вот у него не было разделения: это женская обязанность, это мужская обязанность. Он мог постирать.
Ну да. Слушай, здорово. Получа получается, это как бы от семьи идёт вот этот уклад.
Е я думаю, что идёт от семьи, потому что вот не было разделения. Он мог утром встать и пылесосить. Вот у него, м, было важно, чтобы не было крошек на полу никаких. Он всегда вот
Слушай, ну, это очень хорошая помощь такая, а, как для матери, которая с маленьким ребёнком. Я прям понимаю.
Да. Но это даже было до, э, до рождения ребёнка. Вот он всё делал по дому, мы вдвоём делали. У нас не было какого-то разде разделения: женские и мужские обязанности. И вот так
Но, а вокруг вот семьи, которые ты видела, у них, э, э, вот у них, как у них происходило?